あ、行けなかったから、今行こうみたいな感じすか。なるほど。
そう、行けなかったから行こう、で、それがすっごいあって、バルセロナとかの人たちがあの、「旅行者帰れ」みたいな、あの、あれありましたよね。うん、だけど最近それが収まっちゃって、もうかガラガラらしいですよ。
ふんふん。 うーん。 うん、ふんふんふん。 ありますよね。 ふんふんふんふん。 ほお。おおおおお。いや、日本はあき相変わらずですね。<laughs>
うん。 相変わらずですか。<chuckles> うーん、なんか Instagram とかでも見るとやっぱり、あ、日本は日本は、日本の人たちは日本の人たちはっていう、日本のべたもめべた褒めがすごい多いんですよね、こっちは。だからそれでなんかみんな日本に行ってみたいとか思うんでしょうね、それ聞くとすっごい心配になるんですね、いや、日本人の人たち、なんか大丈夫なのかな、こんな日本人の人たちそんなみんな優しい人たちが、<laughs> こんなに <laughs>
ふん、うーん。 うん、ふんふん。 ふんふんふんふん。 おお。 うん、ふんふんふん。 ううーん。 うんうんうん。 え、いや、すみんながみんなそうってわけでもないし、結構みんな我慢してたりとか、あとなんだろう。<chuckles> 変な変にき変な期待を持ってもらわれてもちょっと困るなってのもありますよね、それは。うーん。
<laughs> <laughs> <laughs> はあ、でも、あの、うん、すごいちょっと 心配しますよね、最近のお祭り。うーん。うん。
ふんふんふん。 そうですよね。うーん、まあでも、お祭り、そうですね、なんかなんか変わったことあります？昔から今に。
<chuckles> あ、そういえばこっちのアメリカの盆踊りとか行ったことあるんですけど、なんだろうあります、ま、せんぶ。そ、ブラジルとかアメリカとかってそうなんずけと、その日本人日本人コミュニティーみたいのがあるんですけど、そういうのってなんだろう、戦後の時代の人たちの日本人なんですよ。
うーん。 うん。 あ、いや、あるんですか。<chuckles> うん、ふん。 ふんふん。あ、日本けん ありますね。ふんふんふん。

うーん、うんうんうん。
なので、その、もう、すごい昔の日本の文化みたいな感じで、で、プラス、こあの、餅つきとか、あ、も、ぱの、んん、パーティーに行ったんですけど、なんか、その、日本の餅つきとしてのエンターテイメントみたいになっちゃって、あたし、日本人としては、「ああ、餅食べに行きたい、餅つきに行こう」とか思ってたんですけど、その、なんか太鼓とか笛とか、ピーヒャラ、ピラー、「はい、ひやりますよ！」とか言って、で、結局、餅、つき終わった後に、「ああ、それ食べたい」っつったんですけど、「あ、これ汚いから食べられないよ」とか言われて。
ああ、ああああ。 ふんふんふん。 ほお、おお。 うん、う。 うんうん。ふんふん。 はい。 ふんふんふん。 ふん。ほう。 え、<laughs> ええ。
<chuckles> だから、なんか、ん、おその餅つきが、オリエンタリズムになっちゃってるんですよ。なので、それが、食べるものじゃなくて、パーティーの、その、なんだろう、パフォーマンスとしての餅つきみたいな <chuckles>
ああ。 うん、ふん。 うんうん。 ううーん、それはどうかなと思いますね。うーん。面白いですね。
<chuckles> 面白いですよね。今日は、あの、面白いお祭りの話、いろいろありがとうございました。
はい、こっちこそ、ありあありがとございました。よろしくお願いします。
またよろしくお願いします。どうも。